Genau, genau. Das erkennt man auf jeden Fall, wenn man jetzt als jemand, der auf andere zugeht, ähm, da so dieses Feingefühl hat, dann merkt man das eigentlich ziemlich schnell und, äh, m s kann dann auch entsprechend navigieren, wenn man denn möchte und wenn die andere Person möchte. Ist natürlich auch Voraussetzung, ne, dass man irgendwie so sich auch vielleicht gegenseitig so 'ne Grundsympathie hat, ne? Es gibt da ja auch ähm, angeblich gibt's so biochemisch so dieses man kann sich nicht riechen, das ist wohl wirklich tatsächlich so.
Ja. Auf jeden Fall. Ja, ja, habe ich auch mal gehört, ja.
Ach, okay, ja, siehst du? Ähm, dass es irgendwie, äh dann, wa warum auch immer der Geruch des anderen einem dann irgendwie mit der eigenen Biochemie nicht passt und ja, da kann man noch so sympathisch sein, wie man möchte. <chuckles> Ich glaube, das, ähm, funktioniert dann einfach nicht.
Ja, ja. Ja. Du, das siehst du selbst bei Tieren. Ich sehe das immer bei meinen Katzen, wenn ich Pflegekatzen habe, da ist immer ein Problemfall, dass eine von meinen Katzen irgendeine Pflegekatze auf den 1. Blick hasst und das hat damit auch zu tun. Also da stimmt irgendwas nicht dann zwischen den beiden. Das muss auch so was ich kann dich nicht riechen, <snorts> muss es sein, aber
Ja, genau, genau und vor allem Tiere riechen ja auch noch wirklich aktiv aneinander. Das sieht man ja richtig, ne? Äh, wir Menschen machen das zwar nicht aktiv, aber man nimmt's halt unterbewusst wahr.
Ja, ja, ja. A a Ne. Ja, man nimmt's unterbewusst wahr. Ähm, was würdest du denn empfehlen? Ähm, es gibt ja, ähm, eher aufm Dorf eher so das Vereinsleben, der Karnevalsverein, der Fußballverein, ähm, und in der Stadt gibt's dann mehr das Digitale, Digital es so es Speed Dating und so. Was sagt dir jetzt persönlich eher zu?